Magandang tanghali po.
Magandang tanghali din, kamusta ka naman?
Ah, maayos naman po, kayo po ba?
Eto, medyo nagchi-chill na lang mga nakikinig na lang ng music, habang nagagawa ng gawaing bahay. So yun.
Hmm. Mm, maganda yan, may music habang gumagawa ng gawaing bahay.
Mm. Oo, so, ikaw ba, uhm, m mahilig ka rin ba sa music?
Mm, sobrang mahilig po ako sa music.
So, yan maganda, well, ikaw sa tingin mo, sa sarili mong opinyon paano naapektuhan yung, ah, music or musika yung sa pang araw-araw mong buhay? 'Yan.
Hmm, para sakin parang mas nagiging kakaiba siya, 'no. Parang ma mas nagiging meaningful, kung may music, tapos mas motivated kang gumising or start yung day mo, lalo na kapag talagang sinimulan mo na may musika, yung mga upbeat songs, ganyan. Kasi ako madalas sa mga pinapakinggan ko talaga araw-araw upbeat songs, lalo na kapag umaga, lalo na kapag gusto kong mag exercise, para naman ano, yun yung parang step para magising po ako, kayo po ba?
Oo. Totoo. Ah. Well, maga ga maganda 'yung output mo sa music. Ako naman parang s ano siya, ah, canvas siya ng emotion ng tao or kumbaga outlet ng emosyon ng tao. So, kaya may mayron iba't ibang genre para ano, kumbaga maka-connect ka sa mismong genre na yun. Kunwari merong malungkot or mostly mga emo. May mga taong emotional, eh, so do'n sila nakaka-connect. So, sa mga upbeat na katulad mo 'yung gusto ng ex ano, gam gamitin 'yung music sa exercise. Ako kapag gano'n din, kapag naglilinis ako gusto ko upbeat, eh, kaysa <chuckles> habang naglilinis ka malungkot 'yung ano mo, 'di ba? <sniffs> So yun
Mm. Tama, tama. Mm. Oo. Para, ma-enjoy mo.
Oo, 'tsaka parang kumbaga ma internalize mo 'yung mismong music or maka-connect ka do'n sa music. <gasps> So, yun technically ano siya, um, canvas or outlet siya ng emotion ng tao. <gasps> Tsaka 'yun ah, well ano ba 'yung mga klaseng music na pinapakinggan mo?
Mm. <gasps> Ayun, bukod sa mga upbeat kapag nag-e-exercise, iba't ibang genre din talaga ine-explore ko. Parang gusto ko kasi 'yung type na nakikita ko 'yung pagkakaiba ng music sa iba't ibang mundo, iba't ibang tao, para alam mo yun, para ka nagbabasa ng istorya. Kasi iba't iba 'yung naririnig mo do'n sa mga musika kung anoman 'yung, ah, ipinaparating ng mga composer, mga singer, writer. So, ayun, gustong-gusto ko siyang ine-explore, mapa-lumang kanta o 'yung bago, upbeat or 'yung medyo chill lang, halos lahat pinapakinggan ko.
Mm. Totoo. Totoo yan. Oo. <gasps> Halos parehas tayo, 'no? Ako, open din ako sa lahat ng genre. In fact, ano, hindi lang sa Pilipinas tsaka sa United States yung mga pinapakinggan ko. May mga paborito din akong banda sa Japan, sa, um, Korea, Russia, tsaka sa Mongolia. So, mo mostly mga rock band, eh, yung mga trip ko gawa ng, ah ah, kasi ako nung kabataan ko, medyo hi ano hirap ako. Kumbaga, may, eh, ano ako, anger issues ako, eh. So, kumbaga, dun ko siya na um, may sinaggest lang sa'kin 'to, oo, sinaggest lang 'to actually ng isang kaibigan ko nung high school. So, tutal ganyan, mainitin ulo mo, mas maganda i-release mo yung init ng ulo mo sa music kesa sa mga tao sa paligid mo. Kasi mama a a kapag ang tao talaga yung napuno, 'di ba? Kunwari yung galit nila napuno, mas hindi nila mini-mean yung sab sabihin nila sa taong kaaway nila, nasasabi nila gawa ng, oo, out of control na gawa ng punong-puno ka na. So, mas maganda meron kang, napaglalabasan ng sama ng loob. Kumbaga, nare-release mo yung ganong klaseng anger. Mas maganda nga daw kung na na, oo, nasasabayan mo ng isang isa pang physical activity, habang nakikinig ka ng music. So, yun.
Mhm. Hmm. Mhm. Oo. Hmm. Na-express. Mhm. Oo, mhm. Mhm. Tama, tama yan, oo. Mhm. <clears throat> Maganda 'yan. Mhm. Maganda yan, kasi ano siya, eh, aristic expression. Kumbaga, ba gusto mo i-express yung sarili mo in a way na ano siya katanggap-tanggap sa lipunan, yung alam mo sa sarili mo na hindi ka makakasakit ng ibang tao. So, parang dinadav dina-divert mo mo emotion mo sa magandang bagay imbis na sabihin talaga siya sa isang tao na pwede kang makasakit.
At ba Totoo yan, oo. Oo. So, yun talaga yung pinaka ano nakakatulong sa'kin sa mood ko. Kapag nakikinig ako ng mga ganong klaseng music. O 'di kaya kapag malungkot al al ewan ko kung na experience mo 'to, yung kunwari nag-commute ka, yan sa bus tapos, umuulan. Tapos biglang malungkot yung music, 'di ba? Parang na-internalize yung music na gano'n or na-seset yung mood mo.
Mm. Oo. Mm. Oh, yung feeling mo. Ano, nasa music video ka. Ayan.
<laughs> Oo, ikaw ba? Paano nase-set yung mood mo kapag nakikinig ka ng mga music?
Ayun, parang depende din talaga sa ano ‘no, type ng kanta. So halimbawa, kung gusto mo maging ano ka, energetic more on upbeat. Tapos halimbawa naman ‘pag malungkot ka tapos hindi mo alam kung kanino mo sasabihin, kasi may mga times na ganiyan or hindi mo alam kung pano mo iku-kuwento, puwede kang makinig ng music. So, <gasps> may mga times din talaga na yung music yung nagiging dahilan para mas ma-express mo yung sarili mo. Kasi minsan, may mga times din na hindi mo masabi or ma-explain kung ano yung nararamdaman mo pero meron at merong musika na makaka-relate ka na alam mo sa sarili mo na yun yung ano, pinagdaraanan mo.
Gen ah, oo. Oo. Totoo ‘yon. Oo. Well, may mga kanta ka ba na talagang nagdala sayo ng alaala o yung parang tumatak sa isip mo? <gasps> Dahil sa ly either lyrics nito or sa mi mismong music nito?
Hmm, nagdala ng alaala.
Oo.
Actually madami, eh. Pero, siguro piliin ko na lang yung mga kanta kapag ginagamit pang-graduation. Ayan, parang do'n kasi 'yung ano, eh, parang do'n mo na ibubuhos yung pakiramdam na, ayun, nagbigay ka ng effort ng hard work, para talagang makuha mo yu or maabot mo 'yung, 'yung pangarap mo na makapagtapos ng pag-aaral. Para ma-celebrate mo yung bawat ano, achievement sa bawat stage ng buhay mo.
Mm. Mm. Ah, okey, oo. Totoo. Mm. Journey ba 'to or Graduation by Vitamin C?
Hmm, iba-iba eh, actually, kasi parang halos lahat ng music para sa'kin, iba't iba talaga 'yung ano nila eh, impact nila oo. 'Yung kaibahan nila, so na appreciate ko 'yung kakai kaibahan ng bawat ano <gasps> lyrics ng music.
Iba ba, eh. Oo. Mm. Yung effect. Oo, totoo. Oo, totoo, totoo 'yan. Ako naman yung natatandaan ko 'yung talagang nagdala sa akin ng alaala kapag 'yung mga, ah, parents ko nagpapatugtog ng mga oldies or mga old song tuwing Sunday, 'di ba? Ang isa sa mga 'di ko makakalimutan 'yong Diary ng Bread. Ah, kasi nalu nalungkot ako sa kuwento niya, gawa ng ano, kumbaga may nakita siyang diary sa puno, tapos yung diary na yun parang nakat ewan ko parang nakatanim na lang siguro pali sa paligid ng bahay nila kaya parang nalaman niya kaagad na sa asawa niya 'to. <sniffs> So, habang binabasa niya 'yong, ah, diary parang tuwang-tuwa siya 'yung mga yung binabasa niya tungkol sa kanya. Tapos parang latter part na siya no'ng diary, na-realize niya na hindi hindi pala sa ibang lalaki pala, tungkol sa ibang lalaki pala. Parang ang sakit, <sniffs> pero, parang tinake naman nung ano, nung lalaki na, um, hindi hindi siya bitter kumbaga, ah, okey lang kumbaga, parang kumbaga tinanggap niya kasi siyempre 'yon 'yong feel ng, <sniffs> ah, asawa niya. So, yun lang parang ang ano lang kaya tumatakak siya sa akin kasi parang ang lungkot ng kuwento. <sniffs> So.
Mm. Hmm, mm. Oh, oo. Mm. Mm. Tungkol pala sa kanya? Ah. Mm. Mm. Hmm Mm, actually pamilyar ako 'no, pero iba pala yung <chuckles> pagkakaintindi ko.
Oo. So, meron din 'yung sa ano sa Aubrey. So 'yung Aubrey naman parang
Mm. Ang gaganda talaga ng mga kanta ng Bread.
oo, sobra. Na ang galing, tsaka may gusto ko sa mga technique ng pagsusulat nila 'yung kailangan mong ayon parang you need to read between the lines or think outside of the box bago mo ma-decode 'yung mismong sinasabi do'n sa kanta. So, ganon din 'yung sa Aubrey naman parang, ah, meron do'n lyrics na, "We dance together to the moon," parang gano'n. Parang ang meaning no'n is nasa isang, ah, kumbaga parang acquaintance party sila, tapos 'yung moon na sinasabi is 'yung parang spotlight sa kanilang dalawa habang nagsasayaw sa kanila. So 'yung ano niya.
Mm. Mm. Hmm. Mm. So, mahilig din po pala talaga kayo na parang 'yung sa mga metaphors hindi siya para siyang art eh. 'Yung music nga para talaga siyang art na nakadepende 'yung meaning din base sa hindi lang base sa writer kundi do'n na rin sa mismong nakikinig.
Oh, exactly. Oo, totoo. So, ikaw ba sa tingin mo paano nagbabago 'yung epekto ng music kapag nag-isa ka lang kung ikukumpara mo sa may kasama ka? 'Yan.
Mm. Sa tingin ko, 'pag mag-isa, do'n talaga 'yung part na parang mas mafo-focus 'yung atensyon mo sa lyrics. Kaysa sa kasi kapag may kasama ka, ang common niyan is ano, nakikisabay s nakikisabay kayo sa ano sa tugtog. Mm, nakikikanta ganyan. Pero kapag mag-isa ka parang ando'n 'yung part na mas mararamdaman mo 'yung lyrics 'nung isang kanta. Mas maapektuhan ka kasi more on mas magiging ano 'yung focus mo eh, mas magiging mataas.
Totoo. Beat 'no. Oo, sa beat lang. Oo, totoo. Well, ako, <hiccups> depende sa circle of friends na kasama ko. Ako kapag mag-isa, talagang, ah, automatic na nafe-feel ko yung music. Pero kapag meron akong kasama depende sa, ah, circle of friends ko, pag yung mga acquaintance lang, kumbaga hindi ko siya ganon ka-close or kakilala lang kunyari sa trabaho, tingin ko okey yung mga upbeat na music lang. Yun sa mga party ganon, ah, 'di kayong ano mga music na kumbaga kilala ng madla. So, pag yung mga close ko talaga kasi ako ano talaga ako eh, um, musician ako, um, vocalist ako ng isang banda, tapos nag ano din ako nagre-rhythm guitar din ako minsan. So, pag yung mga ka-close friend ko talaga, ah, mas masarap pa ano, mas masarap gumawa, or mas masarap tugtugin yung isang music gawa ng meron kayong common connection sa music yun yun yung ano pag pinagkaiba nila sakin sa pag mag-isa tsaka sa ano depende sa circle of friends natin.
Mhm. Mm. Ah, oo. Mm. Hmm. Mm. Mm. Tama, tama. Ah, depende pala sa ano din kasama. Ako hindi naman ako musician pero iba talaga yung power ng music, parang hindi lang sa araw-araw ewan ko, parang ano siya eh, hindi lang yung yung fini-feed nya yung soul mo.
Oo. Totoo. Exactly, oo.
Katulad ng arts, kumbaga ba sobrang ang lalim ng dating niya.
Mm, totoo yan. Ako ang music para sa'kin parang, universal language siya sa iba't ibang bansa, kasi kunwari sa Ji sabihin na natin, sa Jamaica parang na sa pamamagitan ng music nalalaman natin yung culture nila. Di ba?
Mm. Mm. Ah, oo pwede din.
So, ganun din, gano'n din sa mga rap, dito in-adapt na ng Pilipinas. So, nalaman natin yung culture ni nila at nakaa nakaadapt na rin tayo. So, yun yung isang kagandahan pa ng music parang nagiging connection siya, sa iba't ibang lugar, gawa ng may sarili silang style at doon nakwekwento nila yung mismong kultura nila, di ba?
Hmm. Oo. Mm, sabi nga ng iba, parang kahit na hindi mo maintindihan yung lyrics ng kanta sa ibang bansa, parang andun pa rin yung part na makaka-connect ka, kasi ano, eh, nararamdaman mo.
Totoo, oo, tsaka kung paano nila, ah, i-deliver yung mismong kanta, tapos yung mismong instruments na ginamit sa kanta. Alam mo, m minsan may mga matatalinong musician din na parang in ano naman binabaliktad naman nila yung, ah, music sa lyrics. So, may mga ganong klaseng artist naman, yung parang ang saya saya ng ano ang saya saya ng kanta, pero yung lyrics ang lungkot or may deeper meaning pa na ano.
Mm. Hmm. Oo. Ah, oo. Tama, kailan ba to naging ano, parang naging popular, parang dati ba noong unang panahon meron ng ganyan na upbeat yung kanta, pero malungkot yung lyrics or nung kinalaunan lang po?
Hindi ano, eh, kumbaga random siya, eh. Ah, hindi siya yung tipong nagkaroon ng era na puro ganon, ah hindi siya katulad nung mga em emo face or emo era, walang ganon. Um, parang sa isang generation merong i isang susundot ng ganong klaseng music, nung ang pagkakaalam ko sa, panahon ng twe early 2005 mayron ganyan, yung "Hey Ya!" Ak naalala mo ba yung kantang "Hey Ya" OutKast?
Hmm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Ano po ba yung ano yun, lyrics nun?
Ah, bas “Hey, ya!” lang yung chorus. Basta nakalimutan ko na medyo may pagka-rap siya, eh. Um, sinasayaw siya nila Mark Herras dati, nila Ranier Castillo, so ‘yon. Ang s ang upbeat ng tunog niya, pero yung, ah, lyrics niya is about parang sa cheating nag-chea-cheat na babae.
Mm. Hmm, mhm. Oh. Siguro medyo ano ‘yon 'no, kung napapakinggan ko man siya nung bata pa ako, hindi ko din talaga naiintindihan yung meaning ng lyrics.
Mm. Ah Oo kasi minsan na-attract tayo sa mismong pagkakabuo ng piece nung music, which is yung mga instrumental, 'di ba. So yun, medyo nag-enjoy ako
Mm. Naku, tignan ko nga ‘yan mamaya.
Oo check mo, Hey Ya! by OutKast. Mm, so yun nag-enjoy ako sa usapan na 'to. Medyo relatable talaga ano, mm.
Mm. Ayun, maraming-maraming salamat din po. Marami po akong natutunan sa inyo.
Ayun, marami din nam namanan ako natutunan sa mga experience na shinare mo. <gasps> At sana makausap ulit kita. Ayon.
Mhm. Mag-ingat po kayo, salamat.
E ikaw rin.